Ah, kapag ba naririnig mo yung salitang social media ano agad yung naiisip mo, connection ba, stress o simpleng libangan? Para sayo, ano?
Ayan, siguro po talagang libangan kasi talagang nakaparte na siya ng, um, pagkatao natin pero malaking ano din malaking factor din ang ginagampanan ng social media 'no sa pagkaka-connect talaga natin, minsan magandang epekto pero minsan din <scoffs> parang yun nga, um, nakaka-stress kumbaga nakakapagod parang kumbaga nakadepende din siya, eh, sa atin kung paano siya talagang ginagamit.
Mm. Mm. Hmm, at saka 'di ba sang-ayon ka ba na parang yung social media malaking parte na talaga ng buhay o pamumuhay ng isang tao 'di ba?
Ayan, opo, lalo na ngayon 'di ba parang pagkagising, 'di ba minsan wala nga wala pa tayong ginagawa yung una nating titingnan tapos, parang kapag wala ding magawa 'yon din yung libangan natin, tapos kapag may break din parang do'n na po siya umiikot kasi, um, parang nanghihingi tayo ng updates din sa mga tao kumbaga parang tinitingnan din natin kung ano yung ginagawa nila ngayon, tapos ano yung mga pang parang, uhm, current issue din or talagang mga tsismis 'di ba kaya ayon po.
Kaya nga, eh. Mm. Hmm. Sabagay sang-ayon ako diyan. Eh, ikaw ba since, ah, n parte na talaga 'to ng yung social media ng buhay ng isang tao sa araw-araw, alin sa mga platform ang pinaka-active ka Facebook ba, Instagram, TikTok o ano ba? Saan ka active?
Ako po siguro Instagram tapos siguro TikTok din, kasi parang ano, eh, parang yung mga kaibigan ko po dun din talaga dun din talaga kami nag-uusap, dun din mas active kumbaga so, yun po parang, ah, mas yun yung ma parang ginagamit ko din talagang dun din ako naghahanap ng mga content, dun dun ko nililibang yung sarili ko so yu mas mas ano po ako, eh, parang, ah, mas gusto ko din, eh, na dun yun nalang yung social media ko compared sa Facebook kasi parang, para sakin, ah, parang mas madaming ano po, eh, negativity tapos parang ang toxic na. Oo yun nga po.
Mhm. Ah, okey. Mhm. 'Tsaka madami nangyayari sa Facebook 'di ba? <chuckles> Sa Instagram very ano lang, eh, very straight to the point lang, eh, message, pictures, oo. Yung sa TikTok ganun din naman madami na madami na din kasi talagang issue sa TikTok 'di ba, na nakikita so, um pero ikaw ginagamit mo ba 'tong mga, ah, social media platforms na 'to katulad ng TikTok 'tsaka Instagram para makibalita sa iba o mag-share ng sarili mong k'wento?
Oo, very subtle lang po talaga. Mm. Ayan, mostly po, ano, eh, kumbagang makibalita talaga sa iba. Ako, 'di talaga kasi ako parang pala-post or parang para pala update din. Siguro ano lang, stories, gano'n, mga repost lang. Pero 'yung mismong yung s mismo pong ano, talaga 'yung ginagawa ko or parang, um, current estado ko, parang hindi po, eh. Parang hindi ko dati siguro nung medyo bata-bata pa, pero ngayon parang hindi ko na po nakikita 'yung need din. Kasi parang mas gusto ko na nung parang, alam niyo po 'yon, 'yung peace, kumbaga 'yung parang walang iniisip, 'di ba?
Aw. Hmm. Mhm. Sabagay. Mm. Kasi 'yong paggamit ng social media, nakadepende 'yon sa kung anong phase ka ng buhay, eh. 'Di ba, katulad ng sinabi mo, no'ng bata-bata ka, parang, ah, kahit ano, ipo-post mo kasi parang uhaw ka sa likes at comments. Gano'n ka din ba no'ng bata?
Ayon, oo. Ayon, oo. Siguro hindi naman sa likes, pero alam niyo po 'yon, parang ano lang, parang, um, nakikisama lang at saka parang ano, eh, parang, ah, siguro nagpapapansin sa crush, 'di ba? Talagang mga gano'n, eh.
Hmm. Mm. 'Yan, oo. Sabagay, ta's no'ng nag-adult ka na, mas nililimitahan mo na, nga 'yong iba, parang may mga tinatawag pang "dump account," 'di ba? Para nandoon lang 'yong pinaka-personal nilang ipo-post. Ta's ang makakakita lang, 'yong mga close lang nilang mga kaibigan. Ta's mas gusto ikaw din ba 'yong katulad ng iba na mas gusto na lang kaunti 'yong mga friends kaysa sa sobrang dami naman?
Opo. Mm. Opo, dumating din ako sa point no'n kasi, 'di ba, dati parang parang ano nga, parang kung sino-sino, basta acquainted, 'di ba, basta, parang common friends, ipa-follow. Pero ngayon, parang ano, eh, parang 'pag tinitingnan ko na siya, o pili na lang, kasi parang, 'di ko naman 'to makausap ever, or parang, wala naman talaga na akong, ah, pakialam, 'di ba, sa ginagawa nila or parang, ah, 'di na talaga siya related. So, iyon 'pag sin siguro hindi na din ako interesado sa tao, parang, tinatanggal ko na din siya.
Mm. Pili na lang. Mm. Mm. Sabagay. Hmm. Eh, sa tingin mo naman ba, mas nakakatulong o nakaka-distract sa'yo yung social media, sa pakiramdam ng koneksyon?
Ah, 'pag pakiramdam po ng koneksyon, talagang kumbaga, ah, mas nakakaano siya, mas nakakatulong, lalo na sa pamilya, 'di ba? Kasi, lalo na kapag malayo, kagaya ko po, eh, wala naman kaming ibang aasahan kundi yung mga ganito. So, siyempre, madalas busy, so, at least nakakapag-message, nakakapag-share ng mga kung ano-ano, 'di ba, isi-send mo lang yung link, nung videos or kung anumang mga post yan, at least parang may common ground pa din kami na puwede kaming maging relate sa isa't-isa.
Ah. Mm. Mm. Mm. Mm, sang-ayon ako diyan sa'yo, kats kasi, 'di ba, ngayong digital world na, parang nale-less na 'yong pag 'yong tinatawag nating homesick. Kasi before, kapag gusto mo mag-message, sa o gusto mo magpadala ng mensahe sa kamag-anak mo or pamilya mo, hihintayin pa nila 'yon, 'yong sa sulat pa lang, 'yong sinusulat lang sa papel. Ta's papadala nila 'yun post office, 'yon, 'di ba, ah, ngayon instant na lang. So, parang mas madaling magka mag-connect ngayon, 'di ba?
Mm. Ayun nga. Tama po, kasi parang dati talagang mano-mano, 'no? So talagang makikita na, ah, best foot forward, talaga lagi. Parang may effort, talagang 'yung update, hindi naman real time, 'di ba? So mahirap, eh. Pero ngayon, parang 'yon nga, binibigay na sa 'tin, kumbaga sinusubo na sa 'tin. Pero minsan din, parang 'yon nga, um, kaakibat din no'n 'yung parang maling paggamit, 'di ba? Minsan inaabuso natin sa mga hindi naman maayos, kaya marami din talagang nade-depress or marami ding nai-stress kasi parang oo.
<chuckles> Mm. Mm. Mm. Mm. Sabagay, sige, ah mm. Dun muna tayo sa parang, ah, connection niyo ng family niyo between you, kasi nasabi mo nga kanina na parang malayo ka, 'di ba?
Mm, opo.
Malayo ka sa pamilya mo, so ang pinaka-way talaga para makapag-connect ka sa kanila is social media. So, um, paano mo ginagamit 'yung social media, may mga app ka ba na ginagamit para makausap sila? So, paano mo ginagamit 'yung pakikipag-connect sa kanila through social media?
Ah, through social media po, parang ayun nga, um, parang minsan nag, ah, nagvi-video call, 'di ba? Nagshi-share ng mga ng mga quotes, nagshi-share ng mga information, ng mga balita. So gano'n din naman, parang talagang mas filtered lang sa paraan na dapat talagang makakatulong. Hindi mag-share ng negativity, dapat puros positivity lang, parang mafi-feel pa din namin 'yung bond, kumbaga.
Mm. Mm. Mm. Sabagay, gaano ka ba kadalas gumagamit ng social media sa isang araw? Pang-scroll lang ba o may intensiyonal ka talagang oras na, "Magso-social media lang ako, mag-i-scroll lang ako."
Ako po kasi pag nagwo-work talaga parang as much as possible kung gaano ako ka strict mag-work, dapat, ah, gano'n din naman ako ka-strict magpahinga. So parang 'pag, ah, nagwo-work po talaga dapat iwasan 'yung social media kasi hindi naman 'yan mawawala, eh, 'di ba? Kung ano man 'yung pinost ngayon, ah, nandiyan pa din 'yan mamaya, hindi naman 'yan parang mawawala o na na kailangan mo agad tingnan. Saka mahirap po siya, eh, parang 'pag pinagsabay kasi, 'yun nga, baka mawala ka sa momentum, mawala ka sa zone ma-distract ka, so, gano'n naman siya. So, after work lang po talaga ako lagi. Tapos kapag oo.
Mm. Mm. Mm. Mm. Yes. Ayun, mabuti naman at nababalanse mo. Kasi meron ka talagang time na focus ka sa work tapos may time ka naman kung kailan ka lang magso-social media, maayos 'yan.
Tama po.
Mm. Pero may alam mo ba 'yong digital detox na tinatawag natin, ginagawa mo ba 'yon?
'Yung digital detox, opo, lalo na kapag talagang alam niyo po 'pag nabu-burn out or talagang nade-drain kasi 'yung mga nakikita natin sa social media or kung saan man na platforms, talagang minsan hindi natin siya mafi-filter. 'Tsaka mas madaming panahon din na talagang, ah, kumbaga masama or talagang hindi okey, 'yung puwedeng ma-feel natin baka too much emotions, 'di ba? So, kapag gano'n po parang, ah, nilalayo ko muna 'yung sarili ko do'n para talagang makapag-focus din sa pahinga, makapag-focus sa sarili, tapos parang tuloy-tuloy po talaga 'yung recovery, kumbaga.
Mhm. Mm. Mm. Mm. Mm, hmm. Eh, kailan ba nagiging toxic sa social media parang palagi mong sinasabi na, um, nakakaapekto din social media sa emotion, sa mental health, sa mga nakikita, sa'yo pa'no ka naaapektuhan nito in a negative way?
Um, ano po, eh, parang siguro, hindi naman sa nangyayari pa, parang
May mga may mga iniiwasan ka bang post or ayaw anong klaseng mga post 'yon or sige, explain mo?
Ayun, oo. Sa'kin po siguro 'pag about sa, ah, pal politics kasi talagang minsan, um, parang although may mga point naman yung iba, pero minsan parang nag-spread na ng too much hate. Na parang minsan ako din, siyempre ako din, nati-trigger, di ba, parang minsan relate din ako. So ayun, mahirap po na parang uuwi ka ng trabaho, magpapahinga ka, tapos yun pa yung makikita mo. Nakakainit talaga ng ulo, di ba, lalo na po yung usapin ngayon sa ano natin sa sa pulitika. So kapag ano po siya, yung mga gano'ng bagay, as much as possible nililimitahan ko na lang. So nasa sa atin naman yun, eh. Siguro disiplina lang din talaga, tapos kung gaano pa talaga natin kagusto yung peace na maramdaman.
Hmm. Mhm. Sabagay. Oo. Mm. Mm. Hmm. Eh, pwede ka pa bang makaramdam ng peace of mind kahit gumagawa gumagamit ka ng social media?
Ayan, oo, naman, kasi parang kailangan lang natin i-curate or parang ayusin lang din natin yung feed, yung pina-follow natin, tama, para mas maging maayos kung baga yung algorithm yung account na kumbaga nagbibigay ng inspirasyon, hindi anxiety. Tapos, siguro kung parang madalas ka din mag-post na parang expression mo din 'yun kasi ganun naman, eh, outlet din siya, siguro ano po, magdagdag na lang tayo ng positivity. Hindi parang parang comparison or parang hate or mag-spread din ng kung ano-ano. Kasi tayo din naman, ayaw din natin na makatanggap ng ganun. Kasi gusto ko po na kahit papaano parang alam niyo po yun, ah, parang kung meron man tayong magagawa yun yung parang mas magandang enerhiya dito sa digital world kasi nga parang nati-take advantage na siya, parang naa-abuse na nga siya. So, yung pagbabago na sa atin din talaga magsisimula.
Mm. Algorithm Mm. Sabagay. Mhm. Mhm. Sabagay, sang-ayon ako diyan sa'yo kasi 'di ba meron na daw tam ang mga tao daw meron ng 2 personality which is the digital personality at saka yung real life personality kasi kung an kasi magkaiba daw yung pinapakita ng mga tao kung ano sila sa digital. Siyempre sino ba naman magpo-post ng mga pin ah, ng mga, um, mahihirap na pinagdaanan nila digitally, it's more on good things, di ba? Tas pagdating naman sa real life, ah, yun yung parang yun na ikaw na yung totoo wala nang filter, kasi kapag online nafi-filter mo pa, eh, yung mga bagay bagay, digital nafi-filter mo pa. Pero ikaw, paano mo binabalanse yung, ah, digital personality mo sa real life personality mo? Dapat ba kung ano yung makita ng mga tao sa feed mo maka-connect sila kung sino ka ba talaga sa totoong buhay?
Hmm, mm. Ayan, kasi talagang ano, eh, 'di ba, sabi nga nila, yung mga pinopost naman, ah, huwag tayong masyadong magpalinlang sa pinopost kasi hindi naman talaga magpo-post ng mga masasama or talagang hindi magandang nangyayari sa atin. So, ayon talagang isipin lang din natin na parang oo, yung shini-share natin
Mm. Shini-share. Kasi ku kasi kung ano yung pinopost mo, shini-share, maju-judge ka nila sa totoong buhay na masam kunwari puro bad yung shini-share mo, so i pwede ka nilang i-judge na, masama kang tao sa real life, 'di ba?
Oo. Ayon, tama. So, talagang be mindful lang, kasi minsan din parang hindi natin hawak yung gantong mga pag-iisip ng tao, hindi natin siya kontrol. Pero once na nilagay natin sa sa o pinost natin, talagang pag pang ag pagmamay-ari na siya ng public. Parang nagkaroon na sila ng, ah, pahintulot or parang access, sa mga pwede nilang sabihin na pwede nating ika ah, hi ikasakit or talagang, ah, magkaroon ng samaan ng loob, 'di ba? So, ayun din naman parang di gano'n din tayo, so sa mga pino-post din natin talagang, ah, kung gusto natin na ipakita yung totoong tayo, wala namang problema dun. Pero yun nga, ah, siguro dapat aware lang din tayo na may masasabi at may masasabi talaga ang lahat ng tao, 'di yan maiiwasan, eh. So dapat handa tayo sa gano'ng mga sitwasyon.
Mm. Mhm. Yes. Mhm. Sabagay. Mm, eh, sang-ayon ako diyan sa'yo 'no. Eh, para sa 'yo, ano naman 'yong totoong koneksiyon, 'yong online presence ba o 'yong consistent na pakikipag-usap kahit sa simpleng bagay lang?
Ayan, parang walang makakatalo talaga sa consistency, eh 'di ba? Parang akala natin minsan 'yung online presence parang 'yun na 'yung basehan. Kasi nga 'yun, 'yung ginagawa ginagawa ng madaming tao. Pero 'yung mga consistency na, ah, pagpaparamdam, 'yung mga small things na akala natin, eh, walang halaga. 'Yan pa 'yung magbibigay ng mas malaking pundasyon, kumbaga, para magpanatili ng koneksiyon, para mas maramdaman na, ay kahit wala kaming ginagawa at least may koneksiyon kami, at least may nag-u nag-uusap kami 'di ba? So, ayun lang naman, eh, parang, hindi naman kung paano ba siya sinabi, kung kung anong sinabi pala, it is kung pa'no natin siya sinabi, kung pa'no natin siya gawin. Kasi 'yun talaga 'yung magbibigay ng malaking, um, pagbabago o epekto pagdating sa koneksiyon.
Yeah. Mhm. Hmm. Mm. Sabagay. Sang-ayon ako diyan nayo sa 'yo 'no. Kasi 'di ba may sinasabi sila na madali lang magsalita, pero mahirap gawin. So, mas maganda na nakikita 'yong, ah, gi ginagawa sa sinasabi 'di ba. Eh, ikaw? Um
Tama.
paano mo sinisiguradong authentic ka pa din? Authentic pa din 'yong mga koneksiyon mo online.
Ayan, siguro 'pag ano, 'pag halimbawa 'yun nga, um, 'yun wala tayong o ay 'yung wala tayong ginagawa tapos nag-social media tayo parang nag-i-scroll, tanungin lang natin sa sa sarili natin, kung ano bang nararamdaman natin, kung koneksiyon ba 'yan o talagang, ah, pagkawalay. Kapag 'yung sagot natin is koneksiyon, tuloy lang natin, pero
Mm. Mhm. 'Yon ba 'yong sinasabing, think before you click? Ah.
Oo, think be before you click kumbaga, pero kapag 'yun nga, 'pag ramdam na natin 'yung pagkahiwalay, panahon na siguro para, um, ibaba ta's maghanap ng mas totoong koneksyon sa totoong buhay.
Mm. Sabagay, 'yun maraming salamat, ah, sa lahat ng mga impormasyon at kuwento na iyong naibahagi, ako'y labis na natutuwa sapagkat napakakulay ng ating usapan. Salamat sa oras mo, ah.
Maraming salamat din, hanggang sa muli.